Eu queria te pedir conselho, sabe, eu moro aqui na Itália já há bastante tempo e ultimamente eu tenho tentado, assim, comer menos, sabe, por causa da minha idade e porque também eu tenho tõ tido mais assim cuidado com com a minha alimentação, mas eu tô sofrendo, assim, muita pressão social pra comer mais, sabe, porque aqui as pessoas realmente comem muito mais.
Olha, na Itália é é realmente difícil, <laughs> na Itália é realmente difícil, não? Como é que <laughs>
É muito complicado, olha, eh, sempre que você levanta da mesa parece que para as pessoas você comeu pouco, sabe?
Uhum. E, mas vem cá, isso daí, eh iss essa essa situação ela ocorre mais em em que tipo de de ambiente?
Olha, o ambiente familiar, a família do meu marido, né, que são todos italianos, eles têm esse costume de sentar na mesa, não sei, assim, meio-dia levantar às 13h, é uma coisa assim para mim ainda, sabe, mesmo vivendo muitos anos aqui, ainda não não não me entra, assim, na cabeça, sabe?
Uhum. E el e que tipos de comidas que eles comem?
Olha, aqui eles têm o costume de fazer o antipasto, né, que são as entradinhas. Depois minha sogra gosta de fazer às vezes 1 ou 2 primeiros que eles falam, que é o prato assim principal que pode ser um risoto ou uma massa, e depois eles passam pra carne que eles chamam de segundo, aí vem sempre alguma proteína, né? Que pode ser peixe, pode ser carne vermelha, enfim. Aí depois eles param um pouquinho, tomam um um café, um licor, e aí depois tem sempre fruta, frutas secas ou uma sobremesa, um docinho, sabe.
Uhum. Primi piatti. Uhum. Uhum. Tá. Olha, eh, você geralmente come todos os os os pratos ou, enfim, você escolhe?
Olha, se eu não comer a minha sogra super se ofende, sabe? E às vezes eu ainda falo pra ela, assim, coloca menos, porque, assim, pelo menos eu não faço desfeita, como um pouquinho, né, pra por que ela cozinhou, porque eles passa o dia inteiro cozinhando, sabe? Sabe aquelas nona que passa o dia inteiro cozinhando? Que você vê que assim sente prazer em cozinhar, que prepara com amor e que, assim, faz questão que você saia da mesa, assim, satisfeito? É sogra.
Uhum. Aham, não, tá assim, te entendo completamente. Talvez você pudesse negociar, diminuir um um prato, ou não comer o antipasto ou o primi piatti, eh, e ir direto pra carne ou para o peixe, alguma coisa assim, ou a na sobremesa também e vê se você pode falar tá eu tô de dieta, digamos assim, né, pode inventar que você tá de dieta.
Aham. <laughs> Aí ela vai falar assim come fruta. Aham.
É mas aí tudo bem, come uma "frutinha" e coisa e tal mas não precisa comer o tiramissu, enfim, <chuckles> aquelas aquelas sobremesas com açúcar.
Ah, é uma me uma escolha melhor, né? Aham, verdade, verdade, olha é, pode ser. É, negociar talvez seja uma coisa que possa dar certo, né? Ao invés de eu de eu comer tudo, assim, aquelas entradas, eu já falar pra ela: "Olha, estou comendo só o segundo, né, vou ficar vou vou pular diretamente pra proteína com uma salada".
Uhum, é e também você pode pode falar: "Olha", de um de um jeito assertivo e e leve, "Eu sou brasileira, a gente tem muito italiano no Brasil e descendentes mas eu não eu não sou italiana, então, assim, é um pouquinho demais pra mim, será que eu posso aos poucos me adaptando e comendo, enfim, eh, só o primeiro prato ou só o antepasto"?
<laughs> Hã? É, vou ter que negociar viu? Porque, como eu falei, ela ela sente muito prazer em preparar todos esses alimentos pra gente, né, eu não vou sempre na casa dela, mas pelo menos uma vez no mês a gente está tá sempre juntos, e agora mesmo, né, já estou preocupada com o Natal porque, olha, eu vou falar pra você, o Natal ainda é dobrado, a a situação fica ainda muito mais difícil.
E a família é grande? No Natal é muita gente que se ron reúne?
Olha, a família não é tão grande, sabe, meu esposo ele tem uma tia que tem, eh, somente uma filha, mas essa filha já é casada e tem um um filhinho, eh, e meu marido tem uma irmã que não não se casou, é sozinha, mas assim, a a família ela é muito agradável, s porém tem essa pressão, né, que eu que acho que mais do que social, é cultural desse mangiare bene, sabe, de comer bem, de sentar ali, de estar em em companhia, porque pra eles o alimento é realmente, assim, aquele momento de socializar, sabe, então por exemplo, se se eu falar assim pra minha sogra: "Ah, eu não vou comer o 1º prato." e aí todo mundo tá comendo macarrão e eu não tô, pra ela é como se fosse uma desfeita: "Olha, você tá passando fome, né, você não tá comendo nada enquanto a gente tá comendo, sabe, pessoa de idade tem também essa mentalidade difícil de mudar.
Aham. Nã é e co e realmente declinar, rejeitar um macarrão é um pecado lá e realmente. <laughs> então, então eu entendo, entendo, mas talvez você possa você possa explicar, eh, pra ela, sentar com ela, e explicar com jeitinho porque você não não consegue
<laughs> É você me entende, né, não é tão fácil. Ai, como que você acha que eu poderia assim, falar de um modo que ela não se sinta ofendida e que eu demonstre, assim, respeito, né, pelo tempo dela em cozinhar, por todo aquele alimento gostoso que ela preparou
Olha, você pode contar uma mentirinha, inofensiva, mas já que, enfim, você tá querendo não demonstrar que tá fazendo desfeita, eu imagino que a comida dela seja ótima, então não é uma desfeita mesmo é uma simples incapacidade de comer aquela quantidade de comida. Falar que foi uma recomendação médica, por exemplo.
Uhum. Hum. <chuckles> Sim. Olha, boa hein.
É, você fala que o médico
Boa, agora você falou algo aí que eu posso usar. Não, meu médico proibiu a comer de carboidratos. <laughs>
Não não não não é é, assim, não precisa ser tão específica você fala: "Olha eu fiz uns exa uns exames recentemente, enfim, meu colesterol tá um pouco mais alto, meus t triglicerídeos também, e eu vou ter que pegar um pouco mais mais leve", eh, vou ter que pu pular é.
Aham. Ah, eu não sei será? Será que ela não vai ficar preocupada que eu tô com problemas de saúde? <chuckles>
<chuckles> Aí você tem que pesar o que que é mais importante, <chuckles> a preocupação dela com a saúde ou ou ou você ter que comer bastante, eh, na refeição que pode até dar algum problema de saúde, porque o italiano é italiano ele tem lá a genética dele, eh, você não é italiano e vai vai pesar algo em alguma hora.
É, e eu preciso mesmo. Não não eu acho que hã. É verdade. É verdade, você acredita? E às vezes eu sempre pergunto isso, né, a gente, ah, lógico que são alimentos diferentes do que nós estamos acostumados no Brasil, mas eles comem e são magros assim, sabe? O meu meu sogro come muito queijo, muito queijo, muito, toma muito, vinho, sabe? Eles têm o costume de beber, eh, comer bebendo um vinho. Então, assim, é muito diferente da nossa cultura né. E, e às vezes realmente assim acaba ficando, ai não é que não quero parecer chata ou como falei né parecer que eu estou fazendo desfeita, porque eu sei que eles compram também do bom e do melhor principalmente nessa nesse período mesmo de festa, sabe, que fazem uma mesa realmente muito farta, apesar que no Brasil a gente também faz, né, uma mesa com muitos alimentos inclusive eles fazem tanta comida que depois a gente fica uns 2, 3 dias comendo a mesma coisa.
Sim. Uhum. Uhum. É né, o enterro dos ossos. Como é que eles chamam lá o enterro dos ossos? Ou não tem nenhum termo?
Não, acho que não tem. Eh eh, aqui é o é o avanço mesmo, sabe? <chuckles> O que sobrou é sobras. Não, não tem uma expressão.
Aham, não não, é porque é porque existe essa essa esse termo, tá, olha só, eh eh, só pra te dar aí um pouco de esperança. Por isso que eu eu te perguntei se a família era muito grande, você falou que não é, você fa eh eh enfim mas são mais pessoas do que só se fosse um jantar ou um almoço entre você e seu marido, e a mãe dele, então talvez, eh, uma estratégia, é que você vai passar um pouco mais desapa desapercebido, né, porque eu imagino que quando você chega pra comer com o seu marido, enfim, eu sei que mãe italiana, o filho é sempre o centro das atenções mas, tem muita coisa voltada pra você também. Agora em um em uma ceia de Natal, talvez você passa mais apercebida e possa comer um pouquinho menos sem que ninguém perceba, né?
Hum. Ah, eu espero. <chuckles> Sim. Ah, eu espero viu, a eu acho que até as entradas dá pra pra dar uma regulada ali, ou até pular, comer poucas coisas, porque quando ela vem com ela ele a já vem com o prato da cozinha, sabe, de macarrão pronto, ah, de carne que a gente consegue se servir, mas o macarrão geralmente ela faz, sabe, lasanha e aí já vem com aquele pedação gigante, ai meu Deus, estou com medo, viu, mas eu vou seguir seus conselhos, viu, de negociar, dizer que
Uhum. Hum. <laughs> Você pode você pode ficar de jejum também alguns dias antes, se preparando. <laughs>
<laughs> Verdade, já vou preparada, né.
<laughs> Vai chegar com bastante fome, aí você vai comer tudo, vai pedir mais, ela vai hum enfim, vai virar <laughs> exato.
<laughs> Eu vou fazer ela feliz. Ai, mas é, olha nã é lógico, né, eh assim, eh tudo que eles eles preparam são saudáveis e minha sogra não compra nada confeccionado, sabe, tudo comida de verdade mesmo que ela prepara, inclusive ela faz a massa em casa. Só que sabe, é a quantidade que realmente é muito exagerada pra mim.
Uhum, tudo fresco É não, eu ent eu entendi. Você pode realmente tentar falar com ela mas, se não der usa um uma dessas estratégias eh, ah o eu eu eu realmente acho que eu bri eu fiz umas brincadeiras, mas a a questão de falar que o médico, eh foi recomendação médica, eu acho que é válida, porque você não vai estar fazendo desfeita. Tudo bem não é verdade, mas nem toda mentira é ruim é só uma uma mentira que, eh, que p pra você não magoar uma pessoa e pra você também eh, nu não impactar o seu peso ou coisa e tal, ou até passar mal eventualmente, enfim, porque você não tá acostumada com essa quantidade de comida, então eh, reflete se você pode falar isso, combina com o seu marido também, às vezes se você pedir ajuda para o seu marido ele pode
É, boa. Uhum, sim. Uhum. Oh, boa, ah, eu vou conversar com ele mesmo.
Uhum.
É, é acho que isso é importante, né, que ele já conhece a mãe dele melhor do que eu, aí, assim, a gente sabe talvez ali juntos a gente consegue encontrar as palavras certas pra ela não ficar muito ofendida e e ai, eu vou fazer isso, viu. Olha, muito obrigada aí por ouvir meu desabafo, eh, longe de mim sabe, fazer desfeita pra pra minha sogra, mas eu realmente, assim, me sinto pressionada, às vezes a comer muito e realmente eu acho que não tem por quê depois me sentir mal e, eh, por isso né, então eu vou aplicar aí as estratégias que você me aconselhou.
Exato. Olha, foi um prazer conversar com você. Eu eu fico feliz de ter ajudado.
Muito obrigada, até uma próxima!
Tchau, tchau.